ご主人さんと日本語で会話してるんですか？
はい。 あっ、してないですよ。してないんですけど、してない
あっ、<laughs> じゃあ、もう、なんか、あれ、できると思うんですけど。<laughs> どうなんでしょう。
で、なんか、ね、変な変な英語なんですよ。ななんか、パパパって英語なんとか言ったら、「だよね」っていうことは、「だよね」は日本語で言ってたりするんですよ。でも、そういうことは分かるんで「何々でしょう」とか、あと「めんどくさい」とか「やばい」とか、そういうのは分かるんで、ついつい、あの、「痛い」とか、こう、瞬発的に出る言葉って、多分言ってるので。普段から。と、なんか、そこは分かってるので、あの、なんだろう。理解してくれるんすでもでも、未だに難しい言葉は、あの、無理です。あの、例えば、日本にいる時に苦労したのは、ふるさと納税のすあの、仕組みを説明するのが
<laughs> へえ。 <laughs> はい。 ああ。 はい。 ああ。 はい。 <laughs> いや、ちょっと。いや、難しそう。
難しかったです。あの
<laughs>
なんか、で、苦労しましたけど、だから、多分なんだろう、私、なんかより、もう、1段階、うレベルが上だと思う、もう、いや、みいち一段階どころじゃなくて、だから、苦労苦労するのが、なんか、全然アドバイスができないんですけど、難しい。
はい。 いえいえいえ。いやいやいやいや。 いやいや、絶対すごい。日本語でもふるさと納税を説明するの難しいですから。<laughs>
なんか、あるかな？ ままま、た、そうなんですけどね。いや、でも、なんか、楽しみしかないでしょうし、そのモチベーションでね、なんか、絶対に、絶対、こう、き基礎の、こう、英語え、なんだろう、勉強のベースが、私なんかよりは高いと思うので、なんか、楽しみですね。でも、難しいと思ったら、もう、一旦休憩してみたいな感じですよね。
はい。 いや、いや、いや。 <laughs> そうですね、なんか、結構、なんか、ずっと根気詰めてやってると、なんか、結構大変になってくるんですけど、その時に、なんか、やっぱり楽しいっていうところに立ち返って勉強するっていうのはすごい
うん、うん、そうですね。そうですね。 うーん。 そうですね、ま、あ、大きい目標があると思うので、ま、辛いとかちょっと苦痛に感じたらそこを思い出してやればっていう感じですかね。
いや、ほんとにそういう感じですね。でも、なんか、勉強って僕すごい大好きなので、なんか、英語の勉強をこれからもどんどん続けていきたいなと思いました。
わ、素晴らしいと思います。はい。 なんか、ありがとうございます。参考になりました。はい。はい。
ありがとうございました。ありがとうございます。